I infatti questo mi fa venire anche in mente le quest'estate. Mio fratello di punto in bianco mi scrisse: "Ti vengo a prendere, ehm, mettiti in tenuta di mare." Io, mhmm, vabbè, okay, mare sicuramen
Fantastici questi fratelli super avventurosi. <chuckles>
Sì, poi me sì, guarda 1 dei miei 2 fratelli è un pazzo sfegatato proprio, fa la qualunque. E praticamente, mhmm, l'appuntamento era per tutti e c'era anche mia sorella con suo marito, l'altro mio fratello con la fidanzata e c'ha dato appuntamento effettivamente in un lido, solamente che non sap non sapevamo che c'aveva iscritto ad una lezione di surf.
<chuckles> No, bellissimo, stupendo.
Allora, io ovviamente in un altro momento, avrei girato i tacchi e me ne sarei andata, perché cioè una lezione di surf, ma chi l'ha fatta mai? Invece è stata un'esperienza stupenda, cioè noi siamo stati in mare fino alle 10 di sera, ehm, perché comunque queste queste lezioni venivano organizzate all'ultimo minuto in base alle condizioni del tempo, ehm, mhmm, e rimangono fintanto che il tempo è favorevole, quindi anche fino alle 10 di sera. Tra altro era un lido estivo, quindi super illuminato. Noi eravamo in mare che facevamo le cavalcavamo le onde. Ovviamente io sono tornata a casa piena di lividi, piena di perché comunque la prima volta ci scontravamo tra di noi, però è stata
<chuckles> Certo. Sì, certo. <chuckles> Certo, assolutamente. Comunque fantastico eh, stupendo.
Stupendo, stupendo. È stata una be che poi è proprio il surf, per le persone che sono abituate a rimanere nelle zone di comfort, è veramente, mhmm, ossigeno, perché ti dà un'adrenalina che proprio ti fa avere voglia di cavalcare onda dopo onda, quindi cadi e vuoi comunque risalire su quella tavola, per riuscire a cavalcare l'onda successiva. Ehm, e ti prendi di coraggio, sembra strano però queste esperienze almeno nel mio caso, perché io mi è capitato di chiedere supporto ad esperti, sono andata alla psicologa, i migliori soldi li ho spesi in psicologa, nessuno mi ha mai saputo aiutare quanto queste esperienze. Perché bisogna pure lanciarsi, buttarsi e non avere tutto sotto controllo per un per un po', perché solamente questo poi ti fa assapora
Mh-mh. Certo. Cert e poi a volte magari non a volte magari non sapere a cosa si va incontro, a volte aiuta anche. Cioè mi questa esperienza appunto mi detto: "Avrei girato i tacchi e me ne sarei andata." Quindi essere un po' messa alle strette a volte, a uscire que da questa zona di comfort aiuta.
I Mh-mh.